ठीक है, तो आप किनके साथ वहाँ पे गए थे और, जैसे कैसे आप गए वहाँ पे, कैसे आपने शुरुआत की, अपने ट्रैकिंग की?
हाँ। जी, ये बड़ा देखिए अ, एक कमाल का अनुभव था मेरा और एक मेरा दोस्त था अ, आप कह सकते हैं कि रूममेट था मेरे साथ वो रहता था और वो पहाड़ी व्यक्ति था उसका गाँव था वहाँ पे। तो उसी ने ऐसे बात-चीत में जिक्र छेड़ा कि भाई 31st दिसम्बर का टाइम है और मैं अपने गाँव में जा रहा हूँ वहाँ पे अ, ट्रेडिशनल तरीके से जैसे हम पार्टी करते हैं, ये ढोल-वोल बजते हैं और रात में पहाड़ों में रहेंगे एकांत में सभी लोग, ढोल-वोल बजा के डांस करेंगे, लाइट आपको श शहरों की तरह सुविधाएँ तो नहीं मिलेंगी लेकिन मज़ा बहुत आएगा। और मेरी अ, ये मेरे लिए थोड़ा-सा एक नया अनुभव था चूँकि, तो मैं प्लेन्स का रहने वाला मैदानी क्षेत्र का इंसान तो ज़ाहिर सी बात है पहाड़ों में जाने का मौका आपको मिले और सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय लोगों के साथ रहने का मौका मिले, तो बड़ा अच्छा होता है। तो मैं उसी के सौजन्य से पहुँचा उसके गाँव पे और अ, छ पहाड़ी क्षेत्रों में भी 2 मकान होते हैं लोगों के, एक होता है जो पहाड़ से नीचे उतर के ज प्लेन्स जहाँ पे रोड आ रही होती है, पिच रोड, एक मकान छोटा-सा वहाँ पे लोगों ने बना रखा होता है ज़्यादातर लोगों ने अब। और एक मकान होता है, उनका जो पुश्तैनी मकान होता है वो पहाड़ों में होता है, वो अंदर एकदम जंगल और पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, वही हमने जी।
हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। ये तो आपने मुझे काफ़ी रोचक जानकारी दी, मुझे नहीं पता था कि लोग 2 घर रखते हैं पहाड़ों पे।
जी। हाँ, 2 घर रखते हैं क्योंकि देखिए मजबूरी भी है ना, वो आपको अ
हाँ, कभी-कभी वहाँ पे हो जाती है ऐसी दुर्घटनाएँ।
ट्रांसपोर्टेशन करना है और मौसम खराब है, कई बार बाघ आ जाता है गाँव में, तो कुछ ऐसा जब प्रकृति का जब प्रकोप आता है अ, या फिर जैसे कोविड आया था या फिर आपको कुछ सामान मँगाना है शहर से, ट्रांसपोर्टेशन कोई मेहमान, गेस्ट आपके यहाँ आया, वो तो आपके यहाँ नहीं चढ़ के ऊपर जा सकता है पहाड़ों में, जहाँ पे रास्ता भी नहीं बना है, ट्रैक नहीं बना हुआ है। तो वो उनके लिए क्या करते हैं, बेसिकली वो 1 या 2 कमरे का मकान बना के रखते हैं नीचे की तरफ। वो वो भी पहाड़ी पे ही रहता है लेकिन मतलब वो नीचे रहता है, प्लेन्स होता है, वहाँ पे रोड आ रही होती है बकायदे और वहाँ पे आप कोई भी ट्रक से आप गाड़ी से, कार से जा सकते हैं। और जो मेन मकान होता है वो अ, अंदर होता है, वो पहाड़ों में आपको एकदम झाड़ियों के बीच से जंगल का रास्ता होता है। एक कह सकते हैं कि मतलब 1 2 फुट का रास्ता होता है, 1 फीट या 2 फीट का चौड़ा और इसी पे आप चढ़ के जाते हैं ऊपर। जी।
बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बढ़िया। ठीक है, अच्छा तो ट्रैकिंग के दौरान ना ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए? मतलब लोग थे वहाँ पे या फिर कह लीजिए प्रकृति की जो सुंदरता दिख रही होती है या फिर जैसे आपने बताया ना कि आपको लगा था कि आप चढ़ जाओगे, बीच में थक गए लेकिन जब आप वो डेस्टिनेशन पे पहुँच गए तो आप खुद से ही बहुत प्रभावित हो गए।
<clears throat> जी। हाँ। हाँ, हाँ।